بصراحة آه أنا مرّيت بحاجة زي كده، كنت قدّام العيلة بس العيلة اللي هو الكبيرة اللي هو أعمام بقى والخال والجد و بالضبط، وأنا بصراحة علاقتي بيهُم سطحية جدًا، فأنا كنت بالاقي إن هُم بيتكلّموا عن الجواز إن الست بقى بتخدم البيت، وإن هي تخدم بيت أهلها بيت أهل الجوز قصدي، اللي هو الزوج، وإن هي بقى مسؤولة إن هي تخدم مامته وإن هي تعمل لها كلّ حاجة، و والكلام ده كلّه يعني، هُم ناس كبار في السن، بصراحة أنا كنت هاموت وأتكلّم وهاموت وأتدخّل وأعمل مشاكل كتير أوي بس أنا عارفة إن أنا كلامي هيعمل مشاكل، <chuckles> كلامي هيعمل مشاكل مع العيلة هيقعدوا بقى يحكموا عليّا أحكام مش عادية، هيقعدوا يتكلّموا مع بابايا إن أنت قصّرت في تربيتها وإن البنت دي هتجيب لنا العار، وكلّ الكلام ده
إمم. القرايب الكبار. آه. آه طبعًا أنتِ مش مُتفقة. آه. آه، <chuckles> مش عايزة تخدم أهل جوزها.
بالضبط آه، فبصراحة بافضّل إن أنا أسكت في ال في الموقف اللي زي ده، ممكن أضحك أصل بجد ساعات كلامهم بيضحّكني جدًا، هُم بيبقوا شايفين مُعتقدات غريبة أوي، وأنا بصراحة مش مع الكلام ده خالص، يعني هُم عادي إن البنت تتجوّز وهي صغيّرة جدًا في السن، إيه المشكلة يعني! هي البنت أصلًا ما لهاش غير ج غير جوزها، ما عندهمش بقى موضوع التعليم والحاجات دي، ففكرة إن أنا أعلّق على الحاجات دي، الحاجات دي بتعصّبني لدرجة إن أنا بابقى متضايقة جدًا إن أنا مش عارفة أعبّرعن رأيي، بجد بابقى كاتمة جوّه قلبي، فباحس إن القعدة تقيلة جدًا عليّا، إن أنا مش عارفة أتكلّم مش عارفة أقول أنا حاسّة بإيه حتّى.
إمم. آه. كاتمة جواكِ. أوكي. إمم، يعني واضح فعلًا يمكن حاجات زي كده بتضغط فعلًا، طيّب في الآخر كده وسريعًا، لو عندِك حد من صحابِك وحاسّة إن هو ما بيقدرش يعبّر عن رأيه بشكل كويس، تحبّي تقولي له إيه يعني عشان يقدر يعبّر بكلّ أريحية، وإن هو ما يبقاش خايف وهو بيعبّر عن رأيه عمومًا؟